สบายดีมากเลยค่ะ วันเนี้ย แต่อากาศค่อนข้างร้อน <chuckles> ทางนู้นเป็นไงบ้างคะ?
อ้าว อากาศค่อนข้างร้อน ดีครับผม อากาศก็ร้อนเช่นกัน แต่ โอะ แต่ก็ โอ้ โอ้ จิตใจมีความสุขนะครับ <giggles>
อ๋อ <chuckles> โอเค วันนี้ วันดี ๆ ใช่ค่ะ วัน นี้ วันศุกร์
ครับผม ใช่ครับ วังดี วันดี ๆ ฟังเพลงแบบว่า ฟังเพลงแล้วแบบรู้สึกดีอะครับ ล เลย เลยทำให้นึกถึงช่วงเวลา ความทรงจำดี ๆ ในบทเพลงนั้น ๆ นะครับผม อืม
อ๋อ อ๋อ อืม ค่ะ
แล้วทางบ้านล่ะครับผม อา อยากถามเนี่ย เพลงไหนที่แบบว่าฟังแล้วทำให้นึกถึงความทรงจำดี ๆ บ้างครับ?
ความทรงจำดี ๆ เอ่อ ที่จริงชอบเพลง I'm yours ค่ะ ของ เอ่อ ใช่ เป็นเพลงแบบว่า
ครับ I'm yours อ๋อ ของ ของใครแล้วนะ จำ
จำชื่ออะไรนะ Jason something เออ ช น่าจะ Jason Ma อะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ อืม
จำชื่อศิลปินไม่ได้ใช่ไหม? ไม่เป็นไร อา ๆ ๆ ๆ มัน มันปี 2010 2 13 ไหมอะครับ?
เราไม่แน่ใจว่าปีไหน แต่แบบชอบทำนองเพลง แบบฟังแล้วรู้สึกมัน มันรีแลกซ์ แล้วก็เวลาฟังทีไรจะชอบแบบนึกถึงว่าไปเที่ยว ทะเล ตลอดเลย
I'm yours ครับ <chuckles> อา เข้าใจได้เลยครับ
ก็เลยแบบ เออ ชอบฟังเพลงนี้ เออ ค่ะ แล้ว แล้วคุณเนี่ยมีเพลงไหนที่แบบสนใจ บ้างไหมคะ?
มีเพลงไหนที่สนใจบ้างไหมครับผม ถ้า ถ้า ถ้า ถ้าทำให้นึกถึงความทรงจำดี ๆ น่าจะเป็นพวกแบบ อ่า Birdy เอ๊ย Bodyslam Big Ass ประมาณนั้นน่ะครับ เพราะว่ามัน เพราะว่าตอนนั้นเรา เพราะว่าผมอยู่ อ่า หอมหาลัยไงครับ เลย เลยมีความทรงจำดี ๆ มากมายเกี่ยวกับบทเพลง เพลงนั้น อะฮะ ครับผม อืม
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ ค่ะ อืม ค่ะ

คือแบบมี แบบมียังไงบ้างคะ แบบฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง? แบบ มันแบบดนตรีประมาณไหน? <chuckles> เออ
ฟังแล้วรู้สึกยังไงอะครับ? มัน มันนึกถึงบรรยากาศอะครับผม นึกถึงบรรยากาศที่ตอนเรา เรา เรา เราดีด เราเล่นกีต้าร์กัน ร้องเพลงกันมัน ๆ สนุกสนาน เคาะตงเคาะโต๊ะ อะไรอย่างเงี้ย มันทำให้รู้สึก เรา เราเหมือนกับวงดนตรีกำลังโชว์ให้ท่านผู้ชมดู อะไรประมาณเนี้ยครับผม อะ ๆ
อ๋อ โอเค อ๋อ เออ ค่ะ เออ เข้าใจ ๆ ค่ะ อ๋อ อือ คิดออก อา แล้วก็คือเล่นดนตรี ก็คือ ล มีเพื่อนแบบเป็นวงเลยไหมคะหรือว่ายังไง หรือว่าเล่นแบบเล่น ๆ เฉย ๆ?
อา คือใช่ แต่ แต่ ใช่ครับ คือ คืออยู่ในห้องอะ ใน ในหออะครับ คือแบบมัน มันสนุกเลยทำให้นึกถึงแบบ โอ้ นึกถึงเพลงนี้ เมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกนะ? เพราะว่าต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองนี่ครับ ก็เลยพอ พอนึกถึงเพลงนั้นก็ อืม รู้สึกดีนะที่เราเคยใช้ ใช้ ใช้เวลาร่วมกัน ร้องเพลงนี้ด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ยครับ
อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา อ๋อ ค่ะ เข้าใจ ๆ ค ค่ะ อืม ถ้า ถ้าแบบว่าเพลง แบบเพลงไทยนะ ถ้าแบบสมัยเรียน ถ้าเกิดคิดถึงไปตอนนั้นนะ ก็ชอบฟังของอะไรอะ? 25 hours
ครับ อ๋อ 25 Hours ใครครับ? มันก็เพราะดีนะครับนะ เพลงแต่ละเพลงของเขาเนี่ย
สักอย่างหนึ่ง เออ เออ ใช่ แบบเพลงมันก็แบบ ใช่ แล้ว เพราะว่าชอบ ความจริงชอบ เออ เรื่องหนึ่งค่ะ คิดถึงวิท วิทยา เคยดูไหมอะหนัง? แล้วมันเป็นเพลงประกอบอันนั้น แต่จำชื่อไม่ได้แล้ว ก็แบบว่า รู้สึกชอบเพลงนั้นมาก แบบ เออ มันแบบทำให้เราแบบนึกถึงวันวาน อยู่ <chuckles>
อา อะฮะ ๆ อ้าว ว้าว นะ จริงครับ เพลง เพลง อะฮะ ครับ ต่อเลยครับ
เออ แล้วก็เหมือน ค่ะ แบบสมัยเรียนมันก็จะแบบ เออ เนาะ แบบฟัง แบบอารมณ์แบบเพลงพอปสมัยนั้น มันก็จะแบบอย่างเงี้ยแหละ แบบดัง ๆ วงดัง ๆ ก็จะบอดี้สแลม 25 Hours
<chuckles> ใช่ ๆ ๆ ๆ คือแล้ว แล้วผม ถ้า ถ้าผมนึกถึงเรื่องหนังแล้วเนี่ย เพลงประกอบหนังก็คือ SuckSeed อะครับผม
เออ อ๋อ ค่ะ
อา ผมจำได้เลยว่าเพลง เพลง โอ้โฮ ไปดูหนังกับ อะ เพื่อนสนิท แต่ แต่มันก็มีความทรงจำดี ๆ มากมายเลยใน ใน ในตอนนั้นน่ะครับ พอ พอ ดูหนังหรือว่าเพลงประกอบละครเนี่ย ฟังน่ะเพลงประกอบละคร ทำให้นึกถึงใครบางคน ณ ช่วงเวลานั้นนะครับ ที่แบบว่า ส ไม่สามารถที่จะเจอกันอีกแล้ว อะไรประมาณ เนี้ยอะครับผม อืม
ค่ะ เออ ๆ ค่ะ อ๋อ เออ โอเค พ่อจะ โอ๊ย อันนี้แอบ แอบเศร้าไหมคะหรือว่าไม่ เศร้า?
แอบเศร้าไหมเหรอ? ไม่นะครับ ก็มันเป็นประสบการณ์ ครั้ง 1 ในชีวิตที่เราเคยผ่านมาครับผม ก็เป็นช่วงเวลาดี ๆ ความทรงจำดี ๆ ครับ
อืม ค่ะ อา